जी। मेरी ना एक समस्या है वो ये है कि अ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे ना फ़ैशन का बड़ा शौक है। मुझे अच्छे-अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्योंकि अ, जब देखती हूँ ना आजकल दुनिया में क्या चल रहा है लोग कितने अच्छे से रहते हैं। कितने अच्छे से अ, सारी चीज़ें उनके पास एक्सेसरीज़ होती है। कहीं न कहीं वो जो उनका मतलब अ, दि वो जो जैसे दिखते हैं मुझे लगता है कि मुझे भी अच्छा दिखना है और फ़िर बताऊँ सबसे ज़्यादा मैं लोगों से कहाँ से अ, एक मतलब कहते हैं ना इन्फ्लुएंस हो जाना। तो मैं अ, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। वहाँ पे जिस तरह से कंटेंट क्रिएटर आते हैं उनका ड्रेसिंग सेंस दिखाते हैं कि किस तरीके के वो परिधान पहनते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं उसी तरीके के कपड़े अ, देखूँ पसंद करूँ उसको अपनी स्टाइल बनाऊँ कहीं न कहीं। तो पर कन्फ्यूज़ मैं बहुत हो जाती हूँ कि ना मतलब अच्छे तो लग रहे हैं क्या मैं इनको लूँगी, तो ये मेरे पर अच्छे लगेंगे? ले भी लेती हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं ले भी लेती हूँ उन कपड़ों को पर लेने के बाद क्या इ क्या ये अच्छे लगेंगे? क्या मैं इनको पहनूँगी, तो अच्छी लगूँगी? और पहनने के बाद भी कहीं न कहीं अपने आप से मेरा एक सवाल होता है, अ, मैं अच्छी लग रही हूँ क्या? मतलब मैं ठीक लग रही हूँ क्या? सामने बाहर ज में लोग निकलूँगी तो बाहर में लोग कुछ बोलेंगे तो नहीं? टिप्पणी तो नहीं करेंगे? ऐसे मतलब काफ़ी सारे ही अ, सवाल मेरे ख़ुद के ऊपर से मेरे मेरे मन में चल रहे होते हैं और और
जी। जी, जी। हुँ। जी। जी।
मू कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि इतने सारे कपड़े मँगाने के बाद भी वो जो कप स्टाइल करना, मुझे अ, लगता है कि नहीं आता है कभी-कभी ऐसा लगता है कि मुझे कपड़े स्टाइल कैसे करने हैं वो नहीं आता मुझे। तो मैं सीखना चाहूँगी कि कपड़े स्टाइल कैसे करते हैं? क्या आप मुझे बताएँगे कि अ, कपड़े स्टाइल करने अ, कैसे करने चाहिए ताकि वो अच्छे लगे और अ, भले ही आपने थोड़ा मतलब कहते हैं ना लोकल मार्केट से कपड़े खरीदे हो नॉन ब्रांडेड हो, फ़िर भी वो आप पहनो तो वो लगे कि हाँ, आपको मतलब आपकी जो सुंदरता है उसको निखारें, उसको अ, ज़्यादा मतलब अच्छा दर्शाएँ आपको, जी।
हुँ। बिल्कुल। जी, जी। जी, बिल्कुल। देखिए ये तो हम सारी लड़कियों की समस्या है कि किस प्रकार हमें कपड़े पहनने चाहिए, कैसे स्टाइल नए तरीके के स्टाइल के साथ रहें, नया जो फ़ैशन चल रहा है उसके साथ हम अपने आपको कैसे ढालें, तो ये चुनौतियाँ तो देखिए सबको आती हैं। पर कहीं न कहीं इसके अ, सुझाव भी हैं जो हम अगर अपनी ज़िंदगी में आज़माएँ तो इन सब चीज़ों से ऊपर आ सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको कोई सुझाव दूँ मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप ये बताइए आप अभी फ़िलहाल किस मौके के लिए कपड़े ढूँढ रहे हैं? मतलब कुछ ऐसा कुछ आने वाला है आपके घर में कुछ फेस्टिवल है, त्योहार है, किसी की शादी है या ऐसी कुछ गेट-टुगेदर है, तो किस प्रकार का मैं बोलूँगी मौक़ा आने वाला है जिसकी वजह से आप ये अभी फ़िलहाल मुझसे स्टाइलिंग की चीज़ें जानना चाहते हैं?
जी। जी, देखिए अम मैं चाहती हूँ कि मैं अ, डेली रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उसमें कैसे कपड़े पहनूँ सबसे पहले। क्योंकि देखिए रोज़मर्रा में कपड़ों को चुनाव करना मुश्किल हो जाता है, और ये भी मुश्किल होता है कि कैसे अच्छे लग सकते हैं, है ना? तो मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि अ, मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे कपड़े पहनूँ जो आरामदेह भी हों और कहीं न कहीं सुंदर भी लगें वो अ, कपड़े भी और मैं भी। और साथ में अभी मेरे भाई की शादी आने वाली है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें सबसे ज़्यादा सुंदर लगूँ क्योंकि अ, मुझे लगता है ना, ऐसे कोई कौन बहन होगी जिसको ये नहीं होगा कि अपने भाई की शादी में सबसे ज़्यादा सुंदर वही लगे। तो अभी मेरे भाई की शादी आने वाली है और चाहती हूँ कि मैं सबसे अलग दिखूँ, सबसे सुंदर दिखूँ और मेरे कपड़े भी सबसे अच्छे हों, तो यही मौके के लिए मैं कपड़े ढूँढ़ रही हूँ, जी।
हुँ। जी। जी, जी, बिल्कुल। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आपको हर वक़्त अ, मेंटेन जिसको बोलते हैं या हर वक़्त अच्छे तरीके से तैयार होके, सज के रहना चाहती हैं। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है और रही बात कि आप अपने भाई की शादी के लिए कपड़े ढूँढ रही हैं, स्टाइल करना चाहती हैं तो वो मेरे दिमाग में अभी बात बैठ चुकी है, मुझे पता लग चुका है। अब मुझे ये बताइए जब आप किसी भी प्रकार के कपड़े चुनती हैं, तो क्या आप चीज़ें देखती हैं मतलब आपके लिए कौन-सी चीज़ ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं, आराम या दिखावट? मतलब आपको आरामदायक कपड़े ज़्यादा पसंद है या वो कपड़े जो आपके ऊपर बस जचेंगे, चाहे वो आरामदायक हो या ना हो? तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए।
जी देखिए अगर मैं बात करूँ कि मुझे रोज़मर्रा में जो कपड़े पहनने हैं, तो वहाँ पे मुझे आरामदायक कपड़े ही चाहिए अ, जो मुझे उठने-बैठने में चलने-फिरने में में, म मतलब दिक्कत ना करें। इतने ज़्यादा टाइट ना हों, कि वो कहीं ये लगे कि हाँ मेरा दम घुटा जा रहा है, पर अगर बात करूँ कि जैसे मुझे भाई की शादी में जो कपड़े पहने, तो वहाँ मैं फिटिंग के कपड़े पहनना चाहती हूँ। मुझे लगेगा कि हाँ ये फिटिंग अच्छी है, तो ये देखिए फिटिंग जब अच्छी होती है ना, तो कपड़े को ज़ ल अ, कपड़े का जो अ, लुक होता है, वो ज़्यादा ही अच्छा निखर के आता है। तो उम, मुझे लगता है कि मुझे भाई की शादी में अम्म फिटिंग वाले कपड़े पहनने हैं, दिखावट वाले कपड़े पहनने हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आरामदायक कपड़े पहनने हैं।
जी। हाँ, हाँ। देखिए ये तो समझ पा रही हूँ मैं। रोज़ हम लोग चाहते हैं कि आरामदायक कपड़े हों, पर वो जो ख़ास मौके होते हैं ना, उसपे हम चाहते हैं कि हम कुछ हटके पहने, जिससे हम लगे भी कुछ हट के, है ना? सब लोग हमारी तरफ देखें। तो वो तो रहती ही प्राथमिकताएँ हैं, हम लोगों की, ठीक है। ये समझ में आया। अभी आप मुझे फिलहाल ये बताइए, कुछ आपको ऐसे बजट का भी दिक्कत है? मतलब इतने ही बजट में लेना है या फिर बजट का कोई दिक्कत नहीं है? मतलब किसी भी तरह के किसी भी अ, बजट के आप कपड़े ले सकती हैं?
जी। जी। जी देखिए अ, बजट में तो कोई मतलब किसी भी बजट का ले सकती हूँ जो चीज़ पसंद आए वो ले सकती हूँ। पर मुझे लगता है जैसे कि मैं एक अ, महिला हूँ, एक लड़की हूँ तो मैं चाहती हूँ कि कम पैसों में अगर अच्छी चीज़ मिल जाए तो फिर इससे अच्छी बात क्या है क्योंकि पैसे भी बच जाते हैं और कहीं न कहीं फ़ेेशन भी हो जाता है। तो बिल्कुल अ, अगर मैं पैसे बचा सकती हूँ तो बिल्कुल मैं बचाना चाहूँगी।
जी। ठीक है। ये भी समझ में आया मुझे। अब आप ये आखरी चीज़ मुझे समझाइए कि कोई आपका ऐसे प्राथमिकताएँ हैं कि मुझे इसी रंग का चाहिए या इसी स्टाइल का चाहिए? रंग का तो किसी भी प्रकार का वो रंग हो सकता है, जिस प्रकार का रंग आपको पसंद हो। और रही बात स्टाइल की तो आप किस तरह से अपने आपको स्टाइल करते हुए देखना चाहती हैं? मतलब रोज़मर्रा की जिंदगी में भी और जैसे अभी आपने बोला आपके भाई की शादी आ रही है तो उसमें भी। थोड़ा वेस्टर्न जाना चाहती हैं? या इंडियन जाना चाहती हैं? तो इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए मुझे।
जी देखिए अ, बात अगर रंग की और स्टाइल की करें तो फिर मेरे पास तो बहुत सारी पसंद है। अ, क्योंकि अ, रंग तो मुझे लगता है कि सारे ही रंग बड़े खूबसूरत होते हैं और कपड़ों की बात करें ना तो कपड़े अगर जब अ, मतलब देखते हैं तो सारे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। मुझे तो लगता है मैं ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ। ऐसे सारे मतलब जित जितने कपड़े हों, जितने मुझे पसंद आ रहे हैं, मैं सारे ले लूँ। तो रंग मुझे सबसे ज़्यादा ना अ, ग्री हरा कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जो गाढ़ा हरा कलर होता है क्योंकि मैं बताऊँ वो गाढ़ा हरा कलर पता नहीं मेरे पे अ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं मुझे काफ़ी लोगों ने ये चीज़ बोली है कि आपके ऊपर ये कलर बहुत सुंदर लगता है। तो मुझे सच में वो कप मतलब कलर्स अब अब बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और स्टाइल की बात करूँ तो देखिए स्टाइल में तो मुझे अ, डेली मर्रा पे साधारण कपड़े चाहिए। और जो अच्छे भी लगें, साधारण के साथ-साथ आरामदेह हों और देखने में भी अच्छे हों। कि वो दिखें हाँ कि आपने एक सादगी के साथ आपने कहीं स्टाइल मेंटेन किया है, स्टाइल बना के रखा है कपड़ों का भी और ख़ुद का भी। और अगर किसी खास मौके की बात करूँ
<chuckles> जी। उम, है। जी।
तो वहाँ तो स्टाइल अ, करने के लिए अगर थोड़ा बहुत अ, उम, मतलब इंच अ, क्या कहते हैं मतलब दिखाना पड़ता है ना कि हाँ, हम अच्छे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। तो अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा बहुत उठने-बैठने के साथ तो बिल्कुल मैं कर लूँगी। पर मुझे अच्छा दिखना है क्योंकि मुझे अ, कपड़े पहनना, स्टाइल करना बहुत अच्छा लगता है बस मुझे आता नहीं है। तो आप मुझे प्लीज़ थोड़े सुझाव दें।
<chuckles> जी। जी, जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपको सुझाव दूँगी। वाक़ई कहना पड़ेगा मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा सा ल महसूस हो रहा है। तो देखिए, रही बात आपकी अ, अगर पहले मैं बात करूँ आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, जैसे आपने बोला कि आपको आरामदायक कपड़े पहनना रोज़ की अ, दिनों में बहुत पसंद है पर वो भी कहीं न कहीं स्टाइल से रिलेटेड हों, नए ज़माने से रिलेटेड हों या मैं बोलूँ अगर मैं एक अच्छा शब्द यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ इस्तेमाल करना चाहूँ तो वो है ट्रेंडी कपड़े, है ना? जो अभी फिलहाल ट्रेंड में चल रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं बेसिक और उपयोगी आइटम्स पर ध्यान दें। अ, देखिए बेसिक अगर आप कुछ ऐसी टॉप्स ले लेंगी, बेसिक बॉटम्स ले लेंगी, उससे क्या होता है आप स्टाइल कर-कर के ना अलग-अलग तरीके के साथ जा सकती हैं। अब बेसिक रंग लेने भी बहुत ज़रूरी हैं, बेसिक रंग में आ जाता है काला अ, सफेद और मैं बोलूँ तो न्यूट्रल कलर जैसे बेज हो गया, ये सब कलर है ना? तो ये न्यूट्रल कलर्स और ये सब चीज़ें अगर आप अपने वार्डरोब में अपने अ, अलमारी में कहीं न कहीं रखेंगी तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होंगी, आपके बेसिक वाले कपड़ों की झंझट एकदम खत्म हो जाएगी। जैसे आपने बोला, कि फिट और आराम में सबसे ज़्यादा मायने आपके लिए आराम रखता है जब वो रोज़ की चीज़ें आ जाती हैं, और फिटिंग वाले तब जब आप कोई खास मौका हो। तो देखिए फिटिंग ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ढीले कपड़े या ज़्यादा टाइट कपड़े अगर आप रोज़ाना पहनेंगी तो आपके कहीं न कहीं त्वचा को साँस लेने की जगह भी नहीं मिलेगी, है ना? और उस वजह से ना कुछ त्वचा की अ, बीमारियाँ भी हो जाती हैं, रैशेस हो जाती हैं, एलर्जीज़ हो जाती हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कपड़े स चुनें अपने लिए तो वो कहीं न कहीं अच्छा फ़ैब्रिक होना चाहिए। ठीक है? कहीं न कहीं आपको आराम दे और साइज़ एकदम सही चुनिए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। बड़ा होगा तो आप पे जचेगा नहीं, छोटा होगा तो आप कहीं न कहीं आपका दम घुटा देगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी। जब बात आई कोई खास मौके की देखिए तब तो हम लोग तैयार रहती हैं, है ना? तब हमें कोई परवाह नहीं होती जैसे आपने बोला मुझे साइज़ का कोई दिक्कत नहीं है। उस समय चल जाता है क्योंकि वो 1 दिन 2 दिन की बात होती है। अ, इंसान उतने समय के लिए अ, मतलब कर लेता है एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, तो ये ध्यान रखिए। अलग-अलग स्टाइल ट्राई करते रीजिए जैसे आपको दिखता है, आपने बोला कंटेंट देखती हैं आप यूट्यूब पे, इंस्टा पे। तो आपको जो स्टाइल पसंद आता है ना, उसको आप अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब उसके हिसाब से चीज़ें ढूँढनी शुरू कीजिए मतलब आस-पास में, ऑनलाइन में या जैसे भी आपको कहीं पे भी जैसे आपको शॉपिंग करना पसंद है, खरीदारी करना पसंद है, उस हिसाब से आप उनको ध्यान में रख के आप स्टाइल कर सकती हैं, आपके लिए स्टाइल करना बहुत ईज़ी रहेगा। जब आपके दिमाग में एक एक छवि है, कि मुझे इस प्रकार का टॉप लेना है, इस प्रकार का बॉटम लेना है, इस प्रकार के जूते चाहिए, इस रंग के चाहिए तो आपको कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी और आप ले पाएँगे। तो रही बात आपके भाई की शादी की, उसके हिसाब से तो आपको थोड़े चमकदार कपड़े लेने चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। अ, फिलहाल मेरी यही सलाह है आपके लिए, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
जी। जी। जी। जी। जी। जी। जी, आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए, और आपके सुझाव मेरे काम आएँगे। अ, दिए गए सुझावों के लिए धन्यवाद।
का भी धन्यवाद।